والله أبسط حاجة يعني وقتها بقى على ما فهمت وكده، حصلِت لي تاني برضه في نفس ال في نفس المطعم، بس عارفة بقى خلاص أنا ج جلدي نحس زي ما بيقولوا كده خلاص أنا فهمت بقى، فهمت الدنيا ماشية إزاي، فبقيت باتعامل مع الموضوع بهدوء جدًا، يعني بقيت باواجه الموضوع ده لمّا باحس بملل أو أحس إن أنا مخنوق وكده في الشغل، بقيت أبسط حاجة مثلًا كان عندي ناس صُحابي في الcall center آآ، فوق مثلًا لإنه المطعم كان فيه call center برضه كان هو جواه نفسه، اللي هو يعني خدمة عملا وكده. فكُنت أطلع أقعد معاهم، كنت أطلع أقعد معاهم ب بدل الزهق، كان هو ييجي، أنتِ فاهمة قصدي؟ آآ، يقعد يناديني بتاع وكده، أنزل له "أنت كنت فين؟" كنت باصَلّي، آآ، كُنت باصلي فعلًا يعني وقتها كُنت باصلي، فاهمة قصدي؟ كُنت باصلّي وأقعد معاهم، يقول لي إيه، "أنت كنت فين؟" "كُنت باصَلّي." كان يكتم على طول، ما ما يتكلمش، يعني اللي هو خلاص، أصل هو ما يقدرش يتكلم، آه، ما أقدرش أتكلم آآ، "طب أنت فين؟" "كنت باكل." بقيت باواجه الموضوع، بقيت عارفة اللي هو إيه، بقيت م يعني باحسّن من نفسيتي عادي، باستنى لحد ما هو يمشي وحرفيًا باعمل اللي أنا عايزه، خلاص، أنا يعني أنا مش هافضل إن أنا أزعل أو أفضل إن يحصل لي جِزا ولا يحصل لي حاجة زي كده، لا، أنا هامَشّي دنيتي يعني هامَشّي
<laughs> إمم. حلو جدً.ا إمم. أيوه، إمم. ما فيش أصلًا حاجة، هيقول إيه؟ بالضبط. بالضبط. يعني حاولت تخلع بنفسك كده بحاجة إن هي تحسن لك ما تزهقش أوي بي بسرعة، تحس إنّك بتعرف تخلع يعني بالموضوع بشوية.
آه. بالضبط كده، بالضبط، بقيت عادي، اللي هو يعني أتخنق مثلًا أقوم نازل مرخّم عليهم تحت في المطبخ، أ أجيب لي أكل أجيب لي أي حاجة، أنتِ فاهمة؟ وأطلع أقعُد آكل فوق في الاستراحة. عادي ولا ولا يهمّني، أقوم مشغّل فيلم، والله كنت باشغّل فيلم وأنا باتفرّج.
طب أنت بتشوف إن حالة الملل دي مثلًا أمم، كنت عايزة أسألك بس أنت <chuckles> كنت عايزة أسألك أنت بتشوف إن حالة الملل دي، بتيجي لك مثلًا من يعني أنت قُلت إن طبيعة الشغل نفسه، ما فكّرتش إن أنت تغيّر طبيعة الشغل دي أو تشوف مكان تاني مثلًا؟
ك كُنت وأنا قاعد كده آه، اتفضّلي.

والله بُصّي يعني آه، من ناحية نصايح في حد أَدَّى نصايح زي والدي مثلًا، قال لي نصايح كده معيّنة، يعني ساعة لمّا كنت باسيب الشغل ده أو كنت خلاص أنا جبت أخري، قال لي: "سيبه" قال لي: "ما تكمّلش" قال لي: "ما دام ال ما دام الشغل ما بقاش يدّيك بنفْس الك طاقة اللي أنت أو ال يدّيك الم الحاجة اللي تستحقها، والّا أنت شايف أنت بتبذل مجهود عشانها يبقى سيبه، ما تحرقش نفْسك على الفاضي" قال لي: "وفّر مجهودك لشغل تاني يستحقك" فأنا فهمت منه الحتّة دي، ودي برضه يعني نصيحة أديها لأي حد بجد بعد ما أنا استفدتها منه، اللي هو يعني ما أحرقش نفْسي على الفاضي، أحاول إن أنا حتّى لو أنا يعني الشغل نفْسه كويس وبُص مرتّبه حلو بس أنا باحرق نفْسي، أحاول بقى إن أنا إيه أت يعني أتكيّف، اللي هو أتكيّف مع الوضع ده، اللي هو مثلًا أنا في وقت الفراغ بتاعي بدل ما أنا قاعد ما باعملش حاجة أو بافكّر في أك أفكار سلبية، أفكّر في أفكار إيجابية أتفرّج على حاجة أنا باحبها، آكل لقمة يعني زي ما بيقولوا إيه أحسِّن صحّتي النفسية عشان ما تأثّرش على صحتي الجسدية، بالضبط آه، بالضبط كده فاتعلّمتها بقى مع الوقت.
إمم. حلو جدًا، إمم. صح. إمم. ابسط نفْسك بنفْسك، آه. طب ده حلو جدًا، طب أنت لو قدّامك مثلًا حد عزيز عليك، وبيعدّي بنفْس التجربة بالضبط، أنت هتقدر تنصحه بإيه أهم نقط؟
أهم نقط أنصحه بيها، يعني أول نصيحة كده أنصحها بجد، يعني أقولها من قلبي بجد، لو المرتّب ده مش مناسب، وأنت بتزوّد مجهود على الفاضي وبتحس إن أنت ب زي ما تقول بتحرق نفْسك على الفاضي كده، أو بتحس بملل من الشغل نفْسه، وحسّيت إن المرتّب مش مجزي سيبه، صدقني سيبه، هتلاقي وظايف أحسن منه، أنت خلاص اتعلّمت منه حاجة ما فيش حد بيخش شغل إلا ما لازم يتعلّم منه، لازم يتعلم منه حاجة ولو حتّى 1% لازم أتعلّم منه، فالحاجة ال1% دي، من الآخر كده من الآخر، يعني أصرفها مع شركة تستاهل عن مكان اللي أنت فيه، بدل ما أنت تفضل في البيئة ال في البيئة السامّة دي، بالعكس يا عم حتى لو هتاخد مرتّب نفْس المرتّب بس في بيئة أحسن، فأحسن لك مليون مَرّة من نفْس البيئة اللي أنت فيها، فدي نصيحة أولية، نصيحة تانية زي ما قُلت لِك اللي هو يفضل إن هو ي يحسِّن مزاجه بنفْسه، لإنه حتّى لو هو في بيئة كويسة بس هو مزاجه مش كويس، فهو مش هيتحسِّن، فالفكرة إن هو في نفْسه هو، هو هو اللي بإيده إن هو يحسِّن مزاجه بإيده وإن هو يحرق نفْسه.
إمم. صح فعلًا. إمم. صح. صح. إمم. المهم تستفيد. صح فعلا. صح.